Evet, aslında biraz benim de, eee, tedirgin hissetmemdeki neden bununla ilişkili. Çünkü söylediğin gibi evlerin yapısı da biraz, eee, o ses geçirgenliğine, eee, çok müsait. Eee, mesela bizim de yatak odamızın, eee, olduğu duvar, yan komşunun, eee, oturma odasıydı muhtemelen, eee, ve orda, ımm, gençler, eee, yaşıyorlardı, üniversite öğrencileri. Eee, arada toplanıp böyle, eee, müzik saatleri yapıyorlardı. Hem bir şeyler dinliyorlardı hem de enstrüman çalıyorlardı ve o o ses yani direkt bizim odadaydı. Hani bu kötü bir ses değil ama şunu fark edebiliyorum. Yani, eee, aslında ne kadar duvarların, eee, geçirgenliğinin fazla olduğunu anlıyorum. Sonra hatta birtakım işte, hani, çocuğumuz olduğu için, eee, onun odasına yalıtım malzemesi koyarak, hani, ses problem yaratmasın diye uğraştık. Eee, yani, evet, eee, bu biraz da eee binaların yapısıyla da ilişkili sanırım. Evet, aile yapısıyla, yaşama biçimiyle de ilgili yani, eee, çocuk olduğu zaman ya da kalabalık bir ailede elbette o ses eee, fazlalaşıyor.
Hı hı, evet. Hı hı. Hı hı. Evet, o! <chuckles> Evet. Evet. Hı hı. Evet, kesinlikle. Hı hı.